Ờ, mình hiểu những cái vấn đề mà bạn đã nói với mình. À, thì mình nghĩ là có phải là buổi sáng thức dậy thì bạn sẽ, ờ, cầm ngay cái điện thoại của mình lên để check tin nhắn công việc hông?
Ừm. Thực sự mà nói thì nếu như buổi sáng thì thông thường thì cũng hiếm cái trường hợp là vừa thức gà mình cầm điện thoại liền lắm, nhưng mà có nghĩa là, ờ, vừa thức dậy là mình bản thân là mình phải, giống như là, phải tự động để mà nhớ, hoặc là suy nghĩ về cái công việc á. Có nghĩa là những cái vấn đề từ công việc của từ tối hôm trước đi, cái ngày hôm trước mà nó chưa được xử lý, nó còn tồn đọng á, là nó đã bật vô đầu mình luôn rồi, chứ không cần phải đợi mình, gọi là, cầm cái điện thoại lên đâu. Tại vì thông thường thì cái buổi sáng khi mà một cái thời gian mình thức dậy thì nó dao động từ 6:30-7:00, thì cái thời điểm đó cũng chưa có khách hàng, hay là chưa có đối tác nào họ nhắn tin mình cả, đó. Cái vấn đề khi mà họ liên lạc với mình thì thường là cũng sẽ bắt đầu dao động từ khoảng từ 8:30 đổ đi thì họ bắt mới bắt đầu liên lạc, và cái, gọi là, những cái áp lực công việc ban ngày thì nó thường sẽ bắt đầu từ giờ đó. Còn cái buổi sáng thì thường là nó chính những cái công việc mà chưa hoàn thành từ ngày hôm trước á, những cái kế hoạch mà chưa có xong, hoặc là chưa có hoàn thiện á, là chính là những cái thứ mà nó khiến mình lo vào mỗi buổi sáng á.
Ừm.

Thứ nhất là mình, à, sáng mai là mình sẽ thức dậy nè, rồi mình uống cà phê nè, rồi sau đó là mình lên công ty. Mình lên công ty thì mình sẽ làm việc gì đầu tiên, à, để, a, cái công việc nó đỡ nặng nề hơn. Tại vì mình nghĩ là khi mà công việc mà đầu ngày mà nặng nề như vậy, mà áp lực như vậy á, sẽ khiến cho một ngày của bạn trải qua rất là nặng nề.
Ừm. À. Ừm. Ừm. Rồi, ừm, vậy là, ờ có nghĩa là, à, có nghĩa là mình nên phải có một cái lịch trình rõ ràng, đúng hông? Có nghĩa là buổi tối là mình phải chuẩn bị hết cho cái buổi sáng. Có nghĩa là buổi sáng là mình cần phải làm những cái gì cụ thể từng bước, từng bước, đúng hông nè? À, cách này thì nó cũng ừm, cái cách này nó cũng hợp lý ấy chứ. Thì tại vì lúc trước giờ thì khi trong cái khoảng thời gian này á, thì bản thân của mình phải áp lực quá nhiều công việc. Nên là bình thường á nha là, kiểu như là, tối là ngủ khá là muộn nên sáng thức dậy là hơi mệt mỏi, đấy. Rồi chưa kể là, à, thức dậy là phải nghĩ tới công việc, nên là mình cũng chỉ làm theo cái bản năng thôi. Rồi sau khi vệ sinh cá nhân xong rồi là ăn sáng, rồi bắt đầu là lại đến công ty, rồi bắt đầu là chuẩn bị công việc. Chứ mình cũng không có một bất kỳ một cái sự chuẩn bị nào cụ thể cả. Nhưng mà sau khi mà nghe bạn chia sẻ như vậy thì, ờ, mình sẽ phải đưa ra một cái thời gian biểu cho cái buổi sáng nó rõ ràng nhất. Đó, là giờ nào sẽ làm cái gì nè, rồi, à, ví dụ như mấy giờ thì sẽ ăn sáng, mấy giờ uống cà phê. Rồi, ờ, uống cà phê rồi xong đó thì sẽ, kiểu như là, làm cái gì, giải trí hay là như thế nào để cho bản thân mình có một buổi sáng thoải mái, đúng hông? Đấy, cách này nó khá là ô kê đấy chứ.
Nên là m Ừm, nên là mình Đúng rồi. Đúng rồi, công việc nào Ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi.
<clears throat> Rồi, vậy thì ngoài ra thì bạn có những cái hoạt động nào ha, những cái cách nào nó có thể giúp cho mình tiếp cận một cái buổi sáng nó nhẹ nhàng? Bạn có thể giới thiệu với mình được hông?